Oye, fíjate que quería platicar algo contigo, eh, me gustaría, pues, más que nada que me dieras quizá un punto de vista o algún consejo para para tratar ciertas cosas. Eh, mira, la verdad es que últimamente me he estado sintiendo como bastante inseguro, eh, con mi con mi pareja, ¿sabes?, eh, no inseguro, eh, como tal de que ya sospeche que algo malo está pasando ni nada, pero sí he notado como que muchas actitudes en mí de que es preocuparme, literalmente, por prácticamente nada, am, y y sí he detectado, ¿no?, como que muchas cosas que, eh, que, pues, mm, realmente son como muy normales, yo las llevo como un extremo de estarme sintiendo mal, eh, no sé, por darte, por ejemplo, al algún tipo de contexto, que de repente entro con mi esposa al al cuarto y veo que baja su celular, ¿no?, que de repente está como en su celular y lo baja, o que de repente, pues, no sé, está como estamos como comiendo y solamente ve su celular, si yo no lo veo, cosas así, ¿sabes? Pero al final, eh, eh p eh, incluso he tenido como temas de querer forzosamente ver algo y y realmente nunca hay nada, ¿sabes? O sea, siempre son como cosas muy normales y no sé cómo llegar a expresárselas a ella, porque realmente, eh, solamente son temas que a mí me están generando una inseguridad, que pese a que he intentado comprobar algo, realmente jamás he encontrado nada, pero sí me está haciendo como que se no sé si esté en una rachita tipo de de de inseguridad, pero pero no sé cómo, incluso, llegar a manejarlo con mi esposa para, pues, no sé que que algo pueda llegar a cambiar. ¿Tú tú qué opinas de esto?
Okey. Ajá. Mm. Okey. Claro, mira, entiendo la entiendo la preocupación, y entiendo toda esta parte que me mencionas de, pues, todo lo que te llega a ocasionar, como estas inseguridades, todas estas situaciones. Pero me gustaría saber, ¿esta es la única ocasión en la que, pues, de cierta forma, te suele surgir estas inseguridades o existe alguna otra cosa que, a lo mejor, pueda llegarte a ocasionar estas inseguridades?
Eh, pues es que, mm, desafortunadamente son como varias cosas, ¿sabes? O sea, no es como que un un tema de alguna acción que haga ella en específico o algo por el estilo, am, sino, en general, pues son como, siento que está como en una época hasta hasta tóxica, ¿sabes? De intentar malinterpretar todo. Realmente nunca le he hecho como que nada de de algún pleito o que le haya reclamado nada. Eh, pero no sé, incluso me llega a comentar, eh ella, en su trabajo, pues, es como un una líder, ¿sabes? Entonces, de repente me llega a platicar de que una nueva persona entró a su equipo y como que me empieza a generar esa inseguridad, ¿sabes? Cuando es como de: "Bueno, pues, conocí a una persona". Y listo, ¿no? O sea, no es como que no vaya a conocer a nadie en su trabajo. Pero pero sí me entra como que esta, pues sí, esta inseguridad, este este tipo de, digamos, celos. Eh, y aunque no llegue a reclamar algo, pues sí siento que es, pues, eh, algo tóxico, ¿sabes? No no solamente para ella, sino hasta para mí. El el estarme sintiendo algo así, sin que realmente haya nada de qué preocuparse, pues sí, me está como, eh, pues, ya frustrando un poquito.
Okey. Okey. Ajá. Okey. Ujú. Claro. Y en estas situaciones, digamos, como externas a al como al problema original, que era lo lo que te ocasionaba estas inseguridades, ¿lo has platicado, has le has, a lo mejor, expuesto como es todas estas situaciones?
Ah, sí, en algún momento, eh, las he llegado a a tocar como en en el tema de de mencionarle, ¿no?, más o menos: "Oye, es que no me gusta que hagas este tipo de temas, ¿no?, de de que entro al cuarto y bajas tu tu celular y algo así", ¿no?, y ella incluso me lo ha llegado a decir como: "Ah, pues sí, pues es que si lo llego a hacer, pues es literalmente porque entras, ¿no?, y porque, pues, volteo a verte a ti o empiezo a interactuar contigo". Entonces, pues al final, eh, sí se lo he llegado a mencionar, me ha llegado a decir como que lo va a tener en cuenta, pero realmente como que sigue pasando y siento yo al momento de decirlo como constantemente, siento que va a sonar como que a una a un reclamo, cuando en realidad pues pues no hay nada que reclamar, ciertamente yo entiendo esa parte de la que yo estoy exagerando algo que no que realmente no es como que algo sea un indicio, sino que yo mismo me estoy sintiendo mal al respecto, pero pues solamente es eso, no no sé cómo tratarlo y cómo llegarle a mencionar ella el el el tema de: "Oye, es que sigue pasando", sin que suene un reclamo, ¿sabes? Porque pues no siento que haya nada que reclamar.
Mm. Claro. Entiendo, oye, ¿y hay alguna, pues, vaya, algo que quieras lograr con con el platicar como esta situación y llegar tal vez como a un acuerdo?
Am, pues, realmente no es como que espere que pase algo en específico, pero lo que sí me gustaría como llegar a a a, pues, no sé lograr en en pareja es que justo este tema de las inseguridades estén un poco más, eh, llevaderas, ¿sabes?, no sé, eh, que que ella de alguna forma me haga sentir como un poco más seguro pese a que sé que no hay nada, pues, no sé, me gustaría que hubiese como una confirmación constante de que todo esté bien, de que, pues, a lo mejor es, pues, un tema de ansiedad mío y y, pues, vaya, al final la la ansiedad también se puede llegar a adoptar, ¿no?, entonces justo como que llegar a algún acuerdo, realmente no sé qué, no podría yo, llegar a decirte: "Oye, es que quiero que mi esposa haga esto", ¿no?, para en específico, pero sí me gustaría sentirme como con esa confirmación constante de de todo está bien, no hay nada de qué preocuparse y y eso, ¿no?
Mm. Claro. Y das. Okey, entiendo, pues mira, con todo lo que me mencionas, creo que podría ayudarte con, tal vez, algunos consejos que pudiesen ayudarte, principalmente, creo que, pues, sería bueno el elegir, tal vez, un momento y un lugar adecuado, para tratar como de arreglar estos temas, me refiero como a, tal vez, e encontrar algún momento donde esté tranquila, donde la situación, a lo mejor, no haya algún momento de alguna tensión, que a lo mejor y sea en un momento en el que, pues, de cierta manera, estén tranquilas ambas partes, tanto tú como ella, y creo que estaría bueno también, eh, la parte tal vez de
Ujú. Ujú.
mm, de decirlo de una manera adecuada, sin tra sin tratar de de exaltarte y, sobre todo, ta tal vez tratando con un tono de de conversación tranquilo, amable, que que en vez de que emitas tal vez como enojo, agresividad o eso, que sea un poco más como la parte de de tratar de de transmitir, una preocupación, tal vez un tema serio y, pues, que de cierta manera, pues, te está afectando, ¿no?, entonces, creo que sí sería importante que intentaras, tal vez, hacer como todas estas situaciones, y creo que podría ayudarte más el el pro el comunicar lo que realmente, pues, sientes y lo que realmente te gustaría, tal vez, cambiar desde la parte de la comunicación, no sé qué te parezcan esas sugerencias.
Ujú. Sí, totalmente, creo que sí es algo que tengo que hacer porque al final, eh, pues, entiendo tanto su parte pero también, pues, entiendo bastante la mía, ¿no?, independientemente de que de que quizá no tenga como algo, mm vaya, algún, no no he encontrado nada nunca, ninguna pista de que algo me debería de preocupar, pero independientemente de eso entiendo que también es un tema que deberíamos de tratar en pareja, es un tema que sí se debería de hablar porque, pues, al final por mucho que tenga, pues, digamos esas esas pistas o no, la realidad es que hay hay una parte que no se está sintiendo bien, y y creo, pues, eh, que es totalmente, pues, válido, ¿no?, llegar a mencionárselo, entonces, sí, creo que justo como lo mencionas, si yo se lo llego a expresar como desde una parte en en la que no la estoy acusando, digamos, algo así, sino que, pues, simplemente le estoy expresando como que este sentir que tengo desde hace algún tiempo, o que pasan ciertas cositas que como que me generan, ¿no?, esa inseguridad, ah, creo que seguramente vamos a encontrar la forma, pues, como de llegar a manejar, e esta parte, no desde el desde el tema de que esté pasando algo, sino al contrario, de entender que, eh, pues, a-algo debería de cambiarse para que ambas partes nos sintamos totalmente bien, totalmente tranquilas, seguras, y y sí, creo que eso, e e en general, eso de de irme por una plática como muy amena, una plática muy calmada, nos ayudaría justo a encontrar ese tipo de soluciones.
Claro. Claro. Claro. Claro. Claro, de hecho, también en en la parte de de comunicar lo que realmente sientes, lo que realmente piensas, creo que sí es importante, principalmente porque me mencionas, ¿no?, que no te sientes bien, no te sientes cómodo y que, pues, te entran muchas inseguridades que después pueden generar, pues, vaya, otros problemas que puedan llegar a a suscitar, eh, situaciones peores y que creo que eso es lo que tratas como de evitar, ¿no?, que en algún momento, pues, todas estas situaciones generen otras situaciones peores, y creo que sí sería bueno que, tal vez, intentes el el platicarlo, el hablarlo y llegar a una solución, pues, vaya, que sea buena y que que les agrade a ambas partes, que sea un acuerdo mutuo y, de cierta manera, pues, expresarlo, eh, realmente al 100% de lo que de lo que te ocasiona, de lo que te hace sentir como toda esta situación, para que también no haya como malentendidos y que se pueda llegar como a malinterpretar como toda esta situación, también, a lo mejor, podrías pedir como algún apoyo en concreto y, a lo mejor, buscar, pues, soluciones que, vaya, que ambos tengan la el oh, la satisfacción de de decir que son para ambos y que no solo favorezca como a uno o al otro.
Ujú. Ujú. Sí, totalmente. Creo que creo que sí es algo que, mm, como tú dices, a lo mejor era algo que buscaba evitar, pero realmente no me lo había planteado, creo que con tus palabras como que encajaron muchas cosas. Eh, justo es el tema de de evitar que algo más vaya a escalar, ¿sabes? El el tema de que, pues, en algún punto llegue a haber algún reclamo mío o o directamente que esto ya no solamente sea hacerme sentir mal a mí, sino que, llegar a meter algún tipo de presión o o de de mal sentir también por parte de mi esposa. Creo que sí es algo que se debería de evitar y y al final, pues, buscaba también evitarlo solamente no diciéndolo, ¿no? O como intentando lidiar con con esto, pues, yo mismo, mm, entendiendo esa parte en la que realmente no hay por qué hacer alguna acusación. Am, pero sí, creo que creo que definitivamente la mejor opción no va a ser, pues, tratarlo yo solo, sino sino en pareja, para que ambos lleguemos a, pues, tener esta esta comunicación constante de realmente, eh, pues validarnos mucho, ¿no? Constantemente de: "Todo está bien, no no hay por qué preocuparse". Y y ya no solamente en este tipo de temas, creo que en realidad estos consejos que me has dado sirven, mm, demasiado para cualquier otra situación. Entonces, pues sí, yo yo creo que que voy a buscar mucho apoyarme en en mi esposa, creo que al final, pues, es una gran persona. Am, creo que también yo soy una una buena persona, ¿no? Suficiente como para que jun juntos, pues, logremos superar este tipo de situaciones que no son tan agradables de platicar, de cruzar en en en pareja. Pero pero pues, creo que tenemos como justo la la comunicación suficiente, y quizá toda esta parte de no saber comunicarlos viene solamente de mi miedo o del miedo de de generarle algo negativo a ella. Entonces, te agradezco demasiado, de verdad, que me hayas dado estas palabras, sobre todo me haces como darme cuenta de que que en qué cosas estaba bien y en qué cosas mal. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por este por esta ayuda.
Claro. Claro. Claro. No, no es nada, de verdad, yo encantado de ayudarte y espero que cada una de estas sugerencias, consejos que te di, pues, te ayuden a a mantener como, pues, esta tranquilidad y que, de cierta manera, no pierdas, este estas inseguridades, te ataquen. Y, pues, de verdad, espero que todos todos te ayuden y yo encantado de ayudarte. Ya me estarás contando qué tal te va y y de verdad que te deseo mucha suerte y que todos los problemas que tengan, pues, se solucionen de una manera buena y y ocupando, tal vez, como alguna algún apoyo en específico para mejorar como todas las las situaciones que que les vengan. Pero no, no es nada, yo encantado de ayudarte.
Ujú. Muchísimas gracias. Seguramente así va a ser, y sí, claro, por supuesto, te estaré contando qué tal nos está yendo. Eh, y, pues, nada. Muchísimas gracias.
No, no es nada. Hasta pronto.
Adiós, hasta luego.